Aynen öyle, bence de.
Peki, denemekte tereddüt ettiğin, ya, bu nasıldır acaba, yiyeyim mi, yemeyeyim mi, diyebileceğin bir yemek oldu mu?
Ya, ben çok açığım denemelere, yani, bugüne kadar ki gezilerimde de oranın yerel her şeyini tattım. Herhâlde her şeyi yerim ama eğer ki, daha hiç gitmedim, işte, Uzak Doğu'ya gidersem sadece mesela, hani, böcekler falan, öyle şeyler yiyemem yani, ama <chuckles> onun dışında her şeyi denemeye çalışırım.
Ne güzel. Hı hı. <laughs> Ya, böcek de yenmese de olur, değil mi? O kadar yiyecek varken, o da yenmeyiversin. <chuckles>
Evet, yani, o kadar da değil artık, yani, evet, katır kutur, o o mesela çok korkunç da, hani, yerim yani, tadarım en azından. Öyle, hiç ön yargım yok.
Ya. Hı hı. Peki, emm, tatlılar konusunda nasılsın? Düşkün müsün tatlıya? Ya, nasıl İtalya'da peki tatlılar?
Eyvah, çok, çok düşkünüm, aşırı, yani. Çok güzel, tatlılar gerçekten çok güzel. Mesela ben Türkiye'deyken tiramisuyu pek sevmezdim, zaten kahve sevmiyorum. E, bir de bizde labneden yapıyorlar yani, saçma bir tatlı ama yani İtalya'da o kadar güzel ki o, gerçekten, hani, her gün yiyebilirim.
Hı hı. Bir dakika şimdi, eee, sormam gerekiyor, İtalya'da labne kullanılmıyor mu tiramisu yapılırken?
A, yok, ııı, mascarpone diye bir peynir var, eee, kremamız Heh. Aynen, eee, onunla kullanıyorlar. Öyle olunca o tiramisunun kreması harika oluyor. Bir de mesela aslında, ımm, çeşit çeşit tiramisular da var, sadece bizim işte bildiğimiz klasik değil, bazı yörelerde farklı oluyor falan. Çok güzel ya, tüm tatlıları güzel gerçekten.
A! Şu süt kaymağı, tamam, süt kaymağı gibi bir şey. Hı hı. Imm ıh. Hıı.